Ouais.
Dans le sens où je me ferais plaisir de fou, heu genre, heu bah je me je me ferais plaisir, tu vois?
Mmh mh. Bah moi je penserais à ma famille, heu, tout de suite, je partagerais tout de suite, heu, avec ma famille avant que mais heu, non je oui je me ferais des petits plaisirs aussi, mais je mettrais ça sur un budget, c'est-à-dire que je je dépenserais pas l'argent, heu, le capital je dépenserais, heu, ce que ce qui est généré par le capital que j'investis. Voilà, c'est à partir de là que je commencerais. Dès et ça je le ferais dès le départ parce que sinon, heu
Ah, ouais oui, oui, aussi, oui. Mmh mh. Ah moi les moi je pense 1re chose que je fais <gasps> si jamais là dem oh là là c qu'est-ce que tu fais si jamais demain là t'es d'un coup là tu gagnes, heu, 100 000 000 € là comme ça là?
<laughs>